Tu vois?
Tu as jamais été, vraiment, déboussolée, quoi? Tu as toujours, heu
Oui, non, j'ai continué, j'étais, heu je ne sais pas comment, hein, par la force des choses parfois et par, heu tu as pas le choix, tu as 2 enfants, tu dois continuer. Mais j'ai j'ai dû apprendre la langue, heu, j'ai dû m'adapter, j'ai dû, quand mes enfants étaient à l'hôpital, comprendre ce que les médecins disaient en espagnol, alors que je comprenais rien. Heu, donc non, j'ai j'ai surmonté des des des choses, c'était pas facile, hein. Mais, quand tu as pas le choix, tu as pas le choix.
Mmh mh. Mmh mh. Et est-ce que, heu, toi, heu, quand tu repenses un petit peu au Liban et à ces choses-là, est-ce que tu as le senti tu as un sentiment de nostalgie? Ou, tu as le sentiment, je sais pas de de régresser dans un truc mauvais? Ou, est-ce que, tu as tu arrives quand même à voir le chose d'un la la chose d'un bon œil?
Heu, non, je sais que ça nous a fait beaucoup de bien, à tous dans la famille, tu vois, je sais que mon mari, ça lui a fait du bien. Il a retrouvé une activité, heu, qu'il rêvait d'avoir, alors que, tu vois c'était comme un petit push qui nous qui est qui nous est tombé sur la tête, heu, mais nous, on voulait partir, en tout cas. Parce qu'on savait que c'était il y avait un moment donné, ça allait éclater et c'était la cerise sur le gâteau. Donc c'était, un plan dans notre tête, qui a juste été exécuté, un petit peu à l'avance et d'une façon tragique hein, on re je répète et
Mmh mh. OK. Mais don Ouais, mais tu as pas, heu tu as pas de regrets, heu, du Liban? Genre, tu sais, tu as aucune nostalgie particulière, heu, ma malgré que ce soit, un pays dans lequel tu as vécu longtemps, il y a pas de regrets? Pas de nostalgie? Tu te sens bien là où tu es?
Heu heu Si, si, si. Je me sens bien, déjà pour commencer mais j'ai 2 grands regrets, c'est mes ma famille, mes amis qui me manquent, tu vois? Parce que c'était on c'est nos amis d'enfance, avec qui on a grandi toute notre vie. Donc heu, au Liban, il y a pas, comme en Europe il y a pas le collège, heu, le lycée, la maternelle, c'est une école donc de de la petite section, à la terminale. Donc, ce qui fait que tes amis, tu les as, vraiment, depuis que tu es petit et on était deux cent vingt par promotion. Donc, tu finis par avoir vraiment, beaucoup d'amis sur qui tu peux compter, des gens vrais, tu vois? Donc c'est ça, c'est que ça, ça me manque ici, tu le retrouves pas en Espagne. J'ai trouvé une copine sincère, le reste franchement, c'est des gens que je côtoie, que j'aime beaucoup mais, tu vois, je peux pas, m'ouvrir c'est pas possible, et
Ouais. Ouais. Bah, oui. Mmh mh. Mmh. OK. Mmh. Mmh mh. Bah oui, c'est génial. Mmh. OK. Bah oui, c'est des fois, heu, c'est pas tout n'est pas rose, quoi.